Tarifleri kuşaktan kuşağa nasıl aktarıyorsun?
Hımm, yani, çok fazla aslında yemek yapma, eee, z k için zamanım olmuyor ama, aaa, bazı, böyle, sevmiş olduğum, gerçekten, böyle, özel, işte, ailemize özgü yemek tarifleri falan var. Onları mutlaka, böyle, arada sırada yapmaya çalışıyorum ya da, böyle, sevdiğim arkadaşlarıma tattırıyorum, denetiyorum. Eee, hiç, böyle, damak tadına uygun olmayacak Mesela yabancılara bile, eee, denettiğim oluyor mesela. Çok severek korumaya çalışıyorum.
Harika. A, çok güzel. Peki bu, aileden gelen, eee, tatları, dedin. Bunlar neler? Yani, Türk kültürüne ait, işte, Osmanlı mutfağından, Türk mutfağından gelen ve senin hâlâ aslında başka bir ülkede de olsa, yabancı arkadaşlarından bahsettin çünkü, yapıp tattırdığın şeyler mi? Biraz bunların neler olduğunu, eee, z yapılış sürecini ve tabii ki de arkadaşlarının tepkisini anlatır mısın?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Ya, ben aslında çok, böyle, eee, arkadaşlarımızla bu tarz, böyle, kendi kültürlerimizi tanıtacak etkinlikler yapıyoruz bazen, böyle. Eee, mesela, ımm, annemlerin ailesinde şey çok, böyle, ımm, <smacks lips> Azeri, Kafkas kökenliler ve onların kendi yapmış oldukları, böyle, özel bir sulu köfte tarifi var. Ben de çocukluğumdan beri mesela o tada alışkın olduğum için onu malzemelerini Türkiye'den getirip, hani, yapmaya çalışıyorum. O bildiğimiz klasik, işte, salçalı sulu köfteden öte, ımm, köftenin içerisine şey koyuluyor, kurutulmuş ekşi erik. Hani, aslında böyle bir Osmanlı mu Evet. Evet, evet aynen.
Harika. Tamam. Ne farkı var? Ne? Kurutulmuş erik. Çok ilginç. Peki, şey bu e e yeşil erik mi yoksa, ııı, kırmızı erik mi?
Ya, aslında yeşil erik ama, ımm, bizim, eee, Iğdır tarafında, yani, doğu tarafında falan, böyle, enteresan, böyle, ekşi ötesi bir erik ci cinsi var. Yani, tamamen doğal. Onu kurutuyorlar ve gerçekten bayağı ekşi, vişne kıvamında ekşiliği var, yani. Onu, ııı, ortasına koyuyorlar köftenin ve aslında normalde orijinal tarifinde, böyle, taş köfte diyorlar. Böyle, bildiğin taş, granit gibi bir şeyin üzerinde döverek aslında kıymayı, ııı, kıvama getiriyorlar, böyle, macun gibi. Tabii ki ben öyle bir şey yapmıyorum. Ama
Tamam. Hı hı, hıı. Çok çok meşakkatli bir süreç gibi geliyor kulağa.
Evet. Ama o kadar zor değil sanki. Bilmiyorum tabii malzemeye bağlı ama e en azından ben, hani, bir şekilde o taraftan şey getirtebiliyorum ve mutlaka, böyle Almanya'da yaşıyorum şu an. Kurutulmuş, işte, normalde, eee Evet, erik. Aslında Azericede şey bizim, hani, ailede şey diyorlar mesela, erik kayısı demek aslında erik kelime olarak. Ama <chuckles> Evet.
Erik. 1 dakika, şimdi biraz karıştı. <chuckles> Kurutulmuş erik getiriyorsun. Bu klasik sulu köftenin içinde
Ama "alça" diyorlar normalde, "alça" deniliyor eriğe. Bizim, hani, normalde bildiğimiz klasik eriğe "alça" diyorlar Azericede. Evet, dil farkı. Kayısı da Kayısıya erik diyorlar. Normal bildiğimiz. Iğdır Kayısısı var aslında, böyle, hani, Iğdır ve Malatya Kayısısı birbiriyle rekabet eder ama Iğdır Kayısısı gerçekten, hani, yiyen herkes bilir. Çok fazla piyasada gerçeği olmaz. Evet. Tamam.
E erik var. Ama bu kayısı neydi tam olarak? 1 saniye. Eee Kayısıya Hı hı. Şimdi 1 dakika, burada biraz yavaşlayalım lütfen. Eee, şöyle ki senin o sulu köt köftenin içine koyuyoruz dediğin erik aslında kayısı mı?
Hayır, hayır normal erik, normal erik. "Alça" diyoruz biz ona. Evet. Ekşi erik. Bayağı ekşi erik. Aynen. Hı hı. Hı hı.
O normal erik ama kayısı ya da erik de Oke tamamdır kayısı ya da erik deniyor. Ekşi erik, bildiğimiz ekşi erik. Bu kurutuluyor özel yöntemlerle anlattığın kadarıyla. Daha sonra yemekle Güneşte, eee, doğal bir biçimde, daha sonra yemeklere kullanılıyor. Peki, yemekte nasıl bir tat veriyor? Yani, tabii ki ekşi bir tat veriyor ama, yani, bunun normal bir ekşiden farkı ne?
Hı hı. Evet. Güneşte. Aynen. Hı hı. Evet. Hımm. <smacks lips> Yani, böyle, bir, ımm, bilmiyorum enteresan bir vişnemsi bir tat oluşuyor. Çok doğal olduğu için Tatlı değil, asla değil. Ekşi kesinlikle. Ama, böyle, içinde de bol bol, böyle, dağ kekiği oluyor. İşte, ben anneannem falan çok, böyle, kuruturdu bize, böyle, hepimize dağıtırdı, yani, daha doğrusu annemlere falan. Bana da düşüyor artık. Almanya'ya, böyle, hani, valizinde saçma sapan şeyler getiren insanlar gibi ben de bazı, böyle, spesifik şeyleri taşıyorum buraya, sevdiğim lezzetleri. Çünkü o kültürü ve o yemekleri çok seviyorum. Çocukluğumdan beri alıştığım bazı tatlar var, onları kaybetmek istemiyorum ama tabii bizden sonraki kuşaklar ne yapar? Bir fikrim yok.
Ama tatlı değil, değil mi? Hı hı. Çok güzel. <chuckles> Kesinlikle. Elbette, yani, eee, anlattığın gibi, eee, bu biraz da kuşak meselesi. Bir de bunları et etme noktasında aslında, eee, ya her kuşağın bu bilinci taşıması lazım çünkü senin anlattığın gibi, a-altında gerçekten çok güçlü bir tarih var. Çok aslın eee, bölge içinde değil de bölge dışında kaybolmaya yüz tutmuş bir lezzet ve sen bu farkındalığıyla aslında bunu bambaşka bir ülkeye getirip oradaki insanlara tattırıyorsun. Peki, tadanlar ne diyor? "A! Çok farklı." yani, eee, çok ilginç buluyorlar mı? Çünkü ekşi tat aslında, şimdi dağ kekiği de dedin, çok fazla aromatik geliyor kulağa. Gerçekten, böyle, wow, "Bu nasıl bir şey?" reaksiyonları alıyor musun yoksa, eee, seviliyor mu? Nasıl?
Evet. Tabii. Hı hı, doğru. Hı hı. Aynen. Evet. Alıyorum. Seviliyor. Aslında, böyle, benim daha çok denediğim, böyle, bazı bizim, işte, klasik yapmış olduğumuz, herkesin seveceğini zannettiğimiz şeyleri mesela ağır buluyorlar. İşte, atıyorum mesela bulgur pilavı, hani, bildiğin salçalı, yağlı bulgur pilavını ağır buluyor arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarım mesela ve hani, eee, çok da sevemiyorlar. Çok ilginç. Ben çok severim mesela ama bu, işte, ekşi erikle, yani Azericede alçı dediğimiz şeyle yapılan sulu köfteye bayılıyorlar mesela. Çok böyle aromatik ve egzotik geliyor. Bol kekikli.
Tamam. A! Evet. Hı hı. A! Çok ilginç. Peki, domates, sos, salça giriyor mu ona? Yoksa sadece, işte, ekşi erik ı dom O da salçalı domatesli bir şey.
Tabii. Hımm, yok, hayır. Suyunu normalde salça ve domatesli oluyor. Salçalarımı da ay, çok şey gibi oldum biraz ama Türkiye'den <giggles> getiriyorum yani ev yapımı oluyor. Herhâlde annemden geçen şeyler biraz, eee, boğazıma düşkünüm. O yüzden, böyle, eee, markette satılan salçaları s pek sevmiyorum. Ya yoksa tüketmiyorum zaten. Domates sosu alıyorum kavanozlardaki, hani, burada hazır satılan.
Hı hı. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Elbette. Eee Peki, eee, şimdi bu süreç nasıl gelişti? Biraz aslında bu merak uyandırıyor. Yani, sen bu kültürü alıp buralara taşımışsın, çok da sevilmiş, etrafındaki insanlar tatmış ama bunu kim yapardı? Bu işte annenden ve daha s önce belki anneannenden sen ve çocukluğunda evde çok mu yapılırdı da bunu böyle alıp artık, yani, senin de bir şeyin hâline geldi, eee, kültün hâline geldi. Nasıl gelişti o süreç?
Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Yani, aslında şöyle, ııı, normalde bizim, işte bayram yemeklerinde falan bu sulu köfteyi yaparlardı ve ben hep böyle misafirliğe falan gittiğimizde eğer, hani, akraba ziyaretine gideceksek eskiden ama çok eskiden de, hani, artık insanlar internetten bir sürü tariflerle yeni yeni farklı farklı bir sürü çeşitli şeyler yapıyor tabii. Ama beni hep böyle bir çocukluğuma götürüyor. Basit ama çok lezzetli. Etin belki de kendisi lezzetliydi. O da olabilir yani. Sonuçta endüstriyel etler yoktu o zamanlar. Zaten, hani, bizim ailede çok öyle şeyler, çok et önemli. Et gerçekten iyi olmalı falan ka kafasındadırlar. Eee, kendileri keserler, kestirirler falan. Küçükken öyleydi. Şimdi tabii her şey değişti ama. Tabii hazır her şey.
Tamam. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Elbette onun da etkisi olabilir. Kesinlikle. Tabii ki artık her şey marketlerden alınıyor. Yani, etin kalitesi derken aslında şöyle bir şey de var. Şimdi o zaman hayvanların tükettiği, ya hayvanların beslenme şekli de farklıydı. Şimdi hayvanlar bambaşka şeyler yiyor. Dolayısıyla bu tabii ki de etin tadına geçiyor. E, artık koruma amaçlı, yani ilaçlama amaçlı kullanılan kimyasallar elbette etin doğallığını, lezzetini etkiliyor ve marketlere özellikle taşımak için belli bir standartta, belli bir güvenlik seviyesinde olması lazım. Ama bu her zaman tabii ki doğal yollarla da olmuyor. Dolayısıyla hayvanı beslemek ayrı bir kültür. O, aaa, yani, kültür ş eee, tarımına girince iş zaten, eee, bambaşka bir yere evriliyor. Yani, hayvanlar özgür şekilde ya da böyle mesafesi geniş bir alanda otlanamadıkları için, e, tabii ki bu, eee, etin kalitesine, etin lezzetine de yansıyor. Yani, bunlar t e, çok normal süreçler. Peki sen şimdi bu kadar da etten de anlıyorsun. Yani, mutfaktan da çok iyi anladığın aşikâr. Sen bu kültürü aldın Almanya'ya getirdin şimdi. Almanya'da et alırken ne yapıyorsun? Nereden alıyorsun? Belli bir böyle kasabın var mı? Onu da Türkiye'den getiriyorum mu diyeceksin? <chuckles>
Tabii ki, hı hı. Doğru. Hı hı, aynen. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Bambaşka. Aynen. Haklısın. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. A. Hayır, <chuckles> hayır, maalesef. Hayır, onu getirmiyorum. Eti çok az tüketiyorum artık. Gerçekten böyle çok canım çekerse çocukluğumdaki işte annemin okuldan geldiğimde falan böyle, a, bugün senin sulu köften var dediği anlara dönmek istesem çok nadir. 6 ayda 1 falan. Yani, ya da 1 yani, ııı, o kadar çok değil tabii ama böyle hayatın, ııı, keşmekeşinde, koşturmacasında çok da böyle, hani, bir de böyle belirli bir yaştan sonra daha insan fiziğini korumaya çalışırken daha basit, sağlıklı, minimal beslenmeye çalıştığım için spor falan da yapıyorum. O yüzden böyle çok da fazla aslında giremiyorum ama tabii ki de, hani, aaa, canım çekince yapıyorum yani ama et konusuna gelecek olursak eğer et bulmak burada zor. Hep marketten almak zorunda kalıyorum. <swallows> O da bana tabii ki de aynı tadı lezzeti vermiyor 1. 2'ncisi de aynen bahsetmiş olduğun gibi hayvanlara yapılan o sıkışık alanlarda hormon ve da ilaçla besleyerek, hızlı bir şekilde şişirilerek, eee, endüstriyel et üretilmesinden ben de çok rahatsızım aslında. Elimden gelse gerçekten bırakırım. Belki de bırakırım, bilmiyorum.
A, tamam. 6 ayda bir. O, bayağı nadir. Hı hı. Elbette. Hı hı. Güzel. Marketten alıyorsun. Tabii ki. Kesinlikle. Yani, vejetaryen olmaya aslında, eee, kayabilirim mi diyorsun?
Evet ama işte küçüklüğümden beri gelen ya da bizim kültürümüzde böyle etsiz yemek, aynı aslında köfteyi terk edemeyeceğim için. O yüzden çok böyle, eee, benim için değerli bir yemek. O yüzden ama tabii ki de kuru erikli, kuru, eee, şeyli olanı versiyonu yoksa standardında bir, eee, arzum, isteğim, eee, yok o kadar çok ama hani, eee, bilmiyorum zor olur etsiz beslenmek. Çünkü yemek yapmak da Avrupa'da çok zor çünkü Türkiye'deki kadar sebze çeşidi yok. O yüzden zor olur.
Sulu köfte. <chuckles> Evet. Tabii ki. Elbette. Hı hı. Alışkanlıklarsa bir de alışkanlıklar da söz konusu. Yani, çocukluktan gelen bir beslenme stili var. Her ne kadar artık böyle tam anlamıyla onu uygulamıyor, sürdüremiyor olsam bile en azından oradan gelen birtakım alışkanlıklar var ve sebze de alıştığın sebzeler olmadığı için, o kadar kolay bulunamadığı için bu adaptasyon süreci senin de dediğin gibi böyle birden olmayabilir, birden seni zorlayabilir. Belki yavaş yavaş, dönüştüre dönüştüre, küçük küçük mümkün olacaktır. E, peki sen bu tarifleri gelecek kuşağa aktarmalısın çünkü yani 2 kuşak atlamış, sana kadar gelmiş bu erikli sulu köfte ekşili. Sen bunu kendi çocuklarına aktarmada aynen bu şekilde, eee, y yani ısrarcı olur musun? Sence bu muhafaza edilmesi gereken ve aktarılması gereken bir değer mi? Nasıl yaklaşırsın senden sonraki bir jenerasyona?
Evet. Hı hı, doğru. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Aaa, evet, olabilir. Hı hı. Evet. Evet, mesela. Aynen. I hı. Ya, bence bu jenerasyonla alakalı olur ve kaybolacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü, hani, hem malzeme hem de artık insanların damak tadı, gençlerin etrafındaki, hani, çok da bu tarz hani spesifik lezzetleri önemsemeyen bir, eee, durum söz konusu olduğunu gözlemliyorum. Eskiden belki de bizim çok şeyimiz yoktu, hani alternatifimiz yoktu. Bilmiyorum mesela işte annem mutfakta bir şeyler yaparken ben gözlemlerdim ve o gözlemlerimle hep aklımda tutardım kafamda, yani. Bir gün denersem ama şimdi her şey internette var ama insanlar o kadar da çok hani tencere yemeği ya da böyle zorlayıcı, ımm, aksiyonlara girmiyorlar gibi geliyor. O yüzden de zannetmiyorum. Zaman, evet. Hı hı.
Evet. Kesinlikle. Belki de, evet. Evet. Bu bir de zamanla alakalı sanki. Yani, artık o kadar zaman yok. Kimsenin mutfakta böyle ayıracağı saatler söz konusu değil. Özellikle yeni nesil, her şeyi biraz daha pratik, biraz daha böyle kapsülleşmiş hâlde alıyor, yani tüketime daha hazır çabuk tüketilen. Bu yemekte de böyle, modada da, endüstride de, her alanda; eğlencede de, videolarda da, yani hep kısa olsun, öz olsun, hemen tüketilsin, rahat tüketilsin gibi. Dolayısıyla yemekte de aynı şeyler söz konusu olabilir. Bu tarz böyle muhafaza, eee, edilmesi gereken tarifler şimdi dediğin gibi eti bulmak lazım, kekiği, dağ kekiği bulmak lazım, eee, eriği getirmek lazım derken aslında o bir yani süreç ciddi bir çaba istiyor. Çaba hem özveri hem de biraz da hevesi olması lazım kişinin. Şimdi bunlar olmayınca, yani, bu sabrı da tabii ki göstermeyince bu tarifler unutulmaya yüz tutar. Peki sence ileride bu tencere yemeklerinin yerini ne alır? Tamam, fast food dediğimiz hızlı tüketilen, eee, işte abur cuburlar belki, eee, sağlıksız alternatifler var. Bunlar zaten biliniyor ama bunun dışında yani, tencere yemeğinin sağlıklı olarak tencere yemeğinin alternatifi sence ne olabilir? Daha çabuk hazırlanan pratik.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, tabii. Kesinlikle. Hı hı. Tabii. Doğru. Hı hı. Tabii. Hı hı. Doğru. Tabii ki. Aynen. Evet. Hı hı. Yani, ııı, ben mesela çok böyle pratik hazırlamaya çalıştığım şeyler tüketmeye çalışıyorum çünkü gerçekten, eee, günümüz tüketim çağı bence. Çünkü, hani, oturup da kimse artık, hani, internette bile uzun uzun videoları izleyecek ya da böyle işte geçen bir röportaj dinliyordum. Mesela orada şey diyordu, kimse artık 5 dakikalık şarkı üretmiyor diyordu, ııı, sanatçı. Çünkü kimsenin sabrı yok. O 5 dakikayı, yani 1,5-2 dakika maksimum. Çünkü insanlar artık bir şeye, ııı, konsantre olamıyorlar. O yüzden yemek yaparken de insanların hani oturup, eee, sevdiği bir şey için 3-4 saat onun bütün, eee, pişirilme süreçlerini tı bekleyecek sabrı olduğunu düşünmüyorum. <tsk> Ben kendimde de bunu görüyorum. Marketlerde de zaten, hani, çok hızlı tüketilecek, aslında bence paket gıdaları, hani koruma ko katkı maddeleri var tabii ki de. Sağlıklı olduklarını çok düşünmüyorum ama ileride mutlaka, eye etkileri ortaya çıkacaktır. Eski geleneksel yemeklerin çoğunun kaybolacağını düşünüyorum açıkçası.
Evet. Evet. Elbette. Hı hı. E, bu evet, bir yandan da aslında kulağa üzücü geliyor. Çünkü sonuçta kaybolan bir kültür, bir değer onunla beraber oturan aynı sofrada yiyen insanlar onun hazırlık süreci, yani, sadece yemeğin kendisiyle de bitmiyor ve tabii ki çağ artık her şeyi kolaylaştırıyor. Bu kolaylaştırmak da aslında biraz hıza, tüketime zorlamak, tüketilme, hızlı tüketilmeye uygun hâle getirmek. İşte demin kapsülleştirdiğimiz dediğimiz şey. Belki sağlıklı alternatifler, hani, paketli ürünler olsa da belki dondurulmuş ürünler, hani, hazır. Bunlar, hani, çıkar, işte, sadece, eee, mikrodalga fırına koy ve hazırla. 3 dakikada 4 dakikada hazır market yemekleri belki bunların yerini alabilir ama senin de dediğin gibi ne yazık ki bu, eee, güzel tarifler gerçekten kültürel anlamda, eee, miras bırakılmak, her ne kadar bilinçli nesiller tarafından, eee, istense de bir tehlike altında.
Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Evet. Hı hı, evet. Evet. Evet, maalesef. Yani. Hı hı. Doğru, kesinlikle.
Eee, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler.
Benim için de çok büyük bir keyifti gerçekten. Ben de çok, eee, zevk alarak anlattım, paylaştım. Benim için de çok büyük bir zevkti.
Görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşürüz, hoşça kal.